क्योंकि क्या है वो थी क्लास में फ़र्स्ट आने वाली लड़की, ठीक है। एक प्रॉपर गर्ली गर्ल थी वो, ठीक है और मैं थी बैकबेंचर और मैं थी टॉम बॉय, ठीक है। तो हम दोनों की बिल्कुल ही ड अलग पर्सनैलिटी थी और हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। पर हम दोनों ना में एक ही कॉमन चीज़ थी कि हमारी जो नोटबुक्स है ना, वो बहुत अच्छे से बनी होती थी। और मुझे लगता है कि लड़कियों की अक्सर लड़कियाँ जो हैं नोटबुक्स अपनी थोड़ा सजा-सजा के बनाती हैं। तो एक वो चीज़ हम दोनों की कॉमन होती थी। तो एक बार क्या हुआ कि मेरी ना कॉपी किसी ने चुरा ली, और चुरा के ना अ, अपना नाम लिख दिया उसपे।
हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। उम, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी।
और हमारे में क्या होता था ऊपर ना बस एक स्लिप लगाना अलाउड था नाम और रोल नंबर छोटी-सी। वो जो कार्टून-वार्टून आते हैं वो सब अलाउड ही नहीं था। तो वो किसी ने ना अपनी लगा दी और मेरी हटा दी। और अंदर भी कहीं कुछ एड्रेस, नाम, रोल नंबर कुछ लिखना अलाउड नहीं था।
बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी।
तो अ, इस वज़ह से हो गई चोरी, अब पर इसी वज़ह से मुझे वो मिल पाई मेरे दोस्त की जो मेरी दोस्त थी वो ही मॉनिटर भी थी, क्योंकि वो क्लास में फर्स्ट आती थी। तो उसने सबके फिर बैग्स चेक करे और वो मानो ए सोचो कि एक लड़के ने चुराई। और लड़कों उनकी राइटिंग इतनी खराब थी ना हमारी क्लास के लड़कों की, मतलब वो ऐसे ही पकड़ा गया। <chuckles> ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। जैसे ही कॉपी खोली वो पता चला कि इतना सजा-सजा के तो ये कर नहीं सकता, लिखा तो इससे जाता नहीं ढँग से, तो बस तभी पकड़ा गया। तो वो भी दिन एक ना बड़ा वो था क्योंकि मैं शुरुआत में बहुत पैनिक हो गई थी, कि इतनी मेहनत करके मैंने कॉपी अपनी पूरी बनाई इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की थी वो।
बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। समझ गया। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी, तो हाँ हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको मैं भी आपको अगर ऐसी कहानी सुनाऊँ तो एक ऐसा हुआ करता था हमारे में ना मतलब क्योंकि जैसे अ, रिसेस होती थी या लंच ब्रेक होता था। तो मैं यही अ, ऐसा हुआ करता था कि वो इतना तो कोई चीज़ होती नहीं थी कि आप लगा लें क्योंकि कोई घर से तो खाना लाया नहीं होता था।
तो बस वही है। हाँ। हाँ, हाँ। हुँ।

हाँ, क्योंकि नहीं तो बचती नहीं थी।
हाँ जी, हाँ जी।
जी। तो वो जो आपने बताया ना कि हाँ, कि इतनी सारी मैगी आप लोग एक साथ बनाते थे। तो मुझे वो चीज़ याद आ गई कि अ, क अगर कभी मुझे स्कूल में मैगी लेके जानी होती थी तो मैं अपने यूज़ुअल डब्बा नहीं लेके जाती थी, बड़े वाला डब्बा लेके जाती थी। एक गोल बड़ा-सा प्लास्टिक का डब्बा था मेरे घर अ, उस समय मेरे हमारे घर वही सबसे बड़ा डब्बा था और उसमें मैं मैगी लेके जाती थी। <chuckles> जी, जी, जी।
बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ जी, हाँ जी। उम, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे भी मुझे काफ़ी चीजें जैसे याद आई तो उस समय क्या हुआ था कि ये जैसे हम ऐसे बनाते थे मैगी, तो ये छुप-छुप के बनाते थे हर चीज़ का। तो हमारे एक दिन वार्डन को ये बात पता चली कि ऐसे-ऐसे मैगी बन रही है। तो अ, हमने अँधेरा कर रखा था कि किसी को दिखे ना या फिर ऐसा हो और टॉर्च से लाइट जला रखी थी थोड़ी-सी। तो हमारे वार्डन ने ऐसा किया कि वह छुप-छुप कर आया और ना हमारा ना मसाला लेके जाने की कोशिश करने लगा। वो हमने एक सा सारा पे पेज पर लगा रखा था एक, मतलब पेज पर रखा हुआ था सारा कुछ। मतलब सारा मसाला डालने के लिए, तो वो अ, उठा के लेके जाने लगा, छुप-छुप के। तो हमने क्या किया, हमें ये तो पता नहीं था कि वार्डन है क्योंकि वो अंधेरा हो रहा था। हमने लाइट ऑन की, उस पर कंबल डाल दिया और उसे मारना शुरू कर दिया।
हुँ। हुँ, हुँ। ओह! हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। हुँ। हुँ। अच्छा, अच्छा। हाँ। <laughs> फिर फिर क्या हुआ?
तो मैं कहूँगा कि उसके बाद जब उसकी आवाज़ हमने सुनी कि अंदर तो वार्डन है। तो बहुत उस समय हमने सोच लिया आज तो हमारी वाट लगेगी बहुत ज़्यादा।
हाँ। फिर फिर बाट लगी कि नहीं? क्या हुआ?
उम, फिर हमने क्या किया, हम सारे वहाँ से उस डोम से निकल कर भागे। और उसके हाथ में डंडा रहता ही था, 1 हाथ में डंडा, 1 हाथ में मसाला लेकर जा रहा था।
हाँ, अरे बाप रे! <laughs> अच्छा।
तो उसके जो भी उसे दिखा कि ये मतलब इंसान है और या फिर मतलब जो भी उसके आ आस आस-पास दिखा, उसे उसने उसे इतना डंडों से मारा। पूरा हम भागते रहे पूरे उसमें और मैं कहूँगा यही होता रहा हमारा तो उस समय पूरे बिल
<laughs> जी, जी, जी, जी। और मुझे लगता है कि जो लड़कों के हॉस्टल में ज़्यादा उधम मचता होगा। क्योंकि अ, हाँ, और मतलब ये ऐसे ही एक बार क्या हुआ था कि अ, जै जैसे ना मैं और मेरी जो दोस्त है, जो मेरी स्कूल में जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अपोज़िट थे।
बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल।